<chuckles> Так, и что, ты не добежала, что ли?
<laughs> Да, и добежала. Я упала прям посреди вот своей цели, посреди дороги.
Ну, в яму какую-то по пути к, э, этому киосочку, да?
М, да, да, да, да. <laughs> И в этой яме я, короче, валялась и плакала. А, м, у меня, короче, была разбита коленка. А родители м, да, для ве ребёнка это было тогда очень страшно. А родители это всё увидели.
Ага. <laughs> Ух. Ну, конечно, да. Если там ещё, не дай бог, кровь, то всё, можно плакать полдня потом. Ну, у детей такая впечатлительная психика, как бы ранка маленькая, а реакция как будто что-то ужасное произошло.
И <laughs> Да. <chuckles> Да, и, эм, из моего плача, как бы, родители поняли, что что-то случилось, ну, понятное дело, <chuckles> и побежали ко мне. А вот. Ам, э, увидели вот мою рану, начали успокаивать. М, а, папа взял меня
Мгм, да, родители тут у уже молодцы в начале истории. Но я я жду, что же будет дальше. Всё-таки как-то ты же заполучила Hello Kitty.
<chuckles> Да. Э, да-да-да, я сейчас это так, знаешь, м медленно к этому подвожу, чтобы было больше антуража. Вот <grunts> и получается, папа взял меня на плечи, на корякушки, и мы пошли в всё-таки к этому ларьку, короче, добрались.
Мгм. То есть, чтоб тебя отвлечь, вот такая вот, э, чуть ли не психология, да? Мы не будем, э, особо заморачиваться, что ты упала, мы просто начнем тебя развлекать.
<chuckles> <chuckles> Да, да. И и пошли выбивать вот эти шарики. Да, <chuckles> и я попробовала там тоже как-то отвлечься, вот как ты говоришь, а, шарики кинуть, и что-то вроде попало даже. А, и нам в конце дали приз. И как раз это была эта игрушка Hello Kitty, вот 1 моя любимая такая плюшевая.
Мгм, всегда работает, кстати.